ถูกต้องเลยค่ะ เราก็จะออกไปเหมือนไปจับปู จับปลาน่ะค่ะ แล้วก็จะมีเป็นถุงพลาสติกน่ะค่ะ ก็คือคลุมหัวเอาไว้ ช่วง ช่วงเวลานั้นก็คือทุกอย่างสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดเลยค่ะ แล้วก็ด้วยความที่สมัยก่อนน่ะค่ะ เขาไม่ได้มีการฉีดยาฆ่าหญ้าใส่ต้นข้าวเหมือนปัจจุบันนี้น่ะค่ะ มันทำให้มีปู มีปลา ตามนาตรงเนี้ย มันจะเพิ่ม ขึ้นมาเมื่อเวลาเกิดฝนตกน่ะค่ะ หรือว่าอาจจะมีกบ อึ่งอ่างตรงเนี้ย ซึ่งจะมีสัตว์ค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะ ตามผืนนาซึ่งเราสามารถที่จะลุย แล้วก็ไปจับสัตว์เหล่านี้ได้น่ะค่ะ
อืม ๆ อ้าว! อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ อ๋อ ก็คือปูกับปลา ก็คือแบบว่าเราเอาถุงคลุม ห เอาถุงคลุมหัวไว้เพื่อกันฝน อะไรประมาณนี้ แต่เอาจริง ๆ แล้วมันก็น่าจะเปียกทั้งตัวเปล่า?
ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ ด้วยความที่เด็ก ๆ ค่ะ เขาจะชอบเล่นน้ำ แล้วยิ่งเป็นน้ำฝนน่ะค่ะ เขาก็จะยิ่งสนุก สนุกในทีนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะเปียกไปทั้งตัวเลยค่ะ แต่ด้วยความที่เหมือนเป็นเด็กแล้ว ถ้าน้ำฝนโดนศีรษะโดนหัวตรงเนี้ย มันก็จะทำให้เป็นหวัดง่ายน่ะค่ะ เราก็เลยแก้การโดนบ่นโดยการเอาถุงมาใส่
เออ อืม เออ ค่ะ อืม อ๋อ ก็คือเป็นความเชื่อของที่บ้าน <chuckles> อ๋อ ประมาณนี้ อ๋อ โอเค เพราะว่าเอาจริง ๆ เราเข้าใจว่าแบบถ้าสมมติแบบ เออ กลัวแบบกลัวเปียกฝน หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มัน มันก็แบบ เออ เนาะ เพราะว่ายังไงมันก็ต้องเปียกทั้งตัวอยู่แล้ว ก็ไม่รู้ว่าแบบจะคลุมทำไม อะไรประมาณนี้ อืม อ้าวแล้ว ค่ะ
โอ้โฮ เอาจริง ๆ แล้วก็คือพร้อมที่จะเปียกอยู่แล้วอะค่ะ
เออ เนาะ น่าจะพร้อมที่จะเปียกไปแล้วแบบว่า อะ อย่างงี้เราก็ไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใส่แบบว่าที่คลุมหัวก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ตอนเด็ก ๆ เราไปเล่นกับใครเหรอคะ?
ถูกต้องค่ะ อุ๊ย จะบอกว่าตอนที่เด็ก ๆ อะค่ะ แถว ๆ หมู่บ้านน่ะค่ะ เขาจะมีเด็กวัยไล่เลี่ยกันเป็น 10 คนเลยอะค่ะ ด้วยความที่เด็กต่างจังหวัดอะค่ะ ใช่ ๆ เขาจะเป็นเด็กวัยไล่เลี่ยกันน่ะค่ะ อาจจะห่างกัน 5 ปี 6 ปี 3 ปี 2 ปี ตรงเนี้ย ซึ่งก็จะไปเล่นพร้อมกันหมดเลยค่ะ ก็จะปั่นจักรยานรอบหมู่บ้าน แล้วก็จะไปเล่นกันน่ะค่ะ พอช่วงฝนตกก็จะพากันไปจับปูจับปลาตรงเนี้ย มันก็เป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะคะ แต่ว่าพอถึงช่วงที่ฝนตกหนักมาก ๆ อะค่ะ อันนี้เราก็จะนึกถึงช่วงที่เราน้ำท่วมเหมือนกัน
อืม อุ๊ย จริงเหรอคะ ทำไมเยอะ? ค่ะ อืม อืม ค่ะ